Mhm. Mhm. Absolut, ja. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst diese Zeit auch nimmst und sagst: „Boah, die gehört jetzt halt nur mir, ne, ja, meinem Essen, meinen Gedanken, meinem Körper“, was auch immer. Wo du dir dann entscheiden, was wofür auch immer du dich dann entscheidest, ähm, und da bewusster so in diesen Tag startest, ne, ohne dass die Arbeit da, ja, direkt anfängt, sobald du einen Schritt aus dem Bett machst. So, weißt du, <chuckles> das ist ganz, ganz wichtig und das bestimmt schon fast den ganzen Tag. Ähm, wie ist denn das, wenn du Mittag isst? Isst du dann auch bist du eigentlich meistens auch dann am Schreibtisch und hast, ja, ein Auge, äh, auf deinem Teller und das andere, ähm, aufm Bildschirm?
Ja, also in der Regel schon, ne, weil ich brauch ja dann schon immer so 'ne 1/2 Stunde, 3/4 Stunde, bis ich mein Essen überhaupt erst mal gekocht habe. Da kann ich ja währenddessen nichts machen und ja, i ich versuche halt immer dann nur auch so 'ne Stunde Mittag zu machen, weil es ab wartet halt Arbeit, ne? Ähm, ja, und dann ist halt a oft halt nicht die Zeit da, einfach in Ruhe zu essen quasi, äh, s weil ich dann halt meistens schon wieder ja, anfangen vielleicht ist auch 'n Meeting angesetzt, ne, dann kannst du da auch nicht aus. Dann esse ich halt während 'm Meeting, so. Merkt ja keiner, Gott sei Dank. <laughs> So, <giggles> ähm, ja, ja, schon, also d schon eher stressig.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Verstehe, verstehe. Ja. Ich find, das könnte man irgendwie besser planen. Vielleicht 'n bisschen Meal Prep machen an einem am entspannten Sonntag oder so, dass du halt dann nicht jeden Tag dir immer unbedingt was kochen musst oder unbedingt was aufsetzen musst, sodass du halt einfach irgendwie äh, irgendwas hast, was du dann in die Mikrowelle packen kannst, wenn jetzt 'n dringendes Meeting kurz danach ansteht oder so. Dass du aber trotzdem erst mal diese 15, 30 Minuten irgendwie hast, so weg vom Laptop. So, geh auch vielleicht aus dem Zimmer raus. Du hast wahrscheinlich 'n Arbeitszimmer oder 'n Büro da, kann ich mir vorstellen, dass du dann vielleicht sagst: „Boah“. Oder du gehst einfach in irgend 'nen anderen Raum, wo dann der Laptop nicht steht oder die Arbeit irgendwie nicht im Kopf sein kann, irgendwie das alles so 'n bisschen mal bewusst kurz mal wegstellen. Auch wie gesagt, wenn's nur kurz ist und dann ich finde, wenn man sich bewusst diese Pausen nimmt, vor allem Essenspausen, dann bin ich mir sicher, dass es auch mit der Energie und mit der Konzentration besser funktioniert, weil, ähm, Konzentration ist immer irgendwie begrenzt und, äh, ich habe das Gefühl, du gönnst dir gar nicht so eine bewusste Pause dazwischen, gerade weil du auch die Mahlzeit irgendwie so vorm Laptop einnimmst und immer irgendwie an die Arbeit denkst, selbst wenn du eigentlich gerade nur an dich und an deinen Körper, an deine Gedan an deine Gedanken, whatever, denken solltest. Ähm, ich finde, da sind diese Essenspausen ganz wichtig für. Ja, auch weg vom Laptop. <giggles>
Ja, das